Bale, ano ba 'yung maliliit na gawain na talagang nagpapagaan sa pakiramdam mo o sa pakiramdam ng lungkot mo?
Hmm, alam mo 'yung pinakamadali na ginagawa ko talaga 'yung, <swallows> ah, yayakapin ko lang nanay ko, 'yan. Tapos ano, mawawalan na 'yung lungkot ko. Kasi mm, kasi 'yung 'pag ako nalulungkot tapos niyakap ko 'yung mama ko, sa sasabihin ko, "Mama, love you." Ganiyan, tapos ki kiss ko 'yung noo niya, kasi pareho kami ng noo, malaki noo namin, eh, mana mana ako sa kaniya, oo. Kaya kaya nga ano, 'pag nagpi-picture kami, ano, para bang twin 'yung aming noo, 'yun. Kasi parehong-pareho talaga. So, 'yun nga.
Wow. Mm. <chuckles> <chuckles> Ito po ba 'yung parang ano, ito 'yung parang, um, instinct niyo talaga, unang instinct niyo kapag mabigat 'yung dibdib niyo?
Mm. Ay oo, parang 'yun talaga, eh. Parang, 'yung si mama 'yung nagko-comfort sa akin, eh. Sa totoo nga lang, eh, naku hindi ko iniisip talaga na para bang 'pag nawala si mama na ganoon, hindi ko alam kung paano 'yung comfort talaga na mangyayari sa akin. Kaya lagi ko talagang iniingatan si mama, lagi ko siyang tinutulungan sa lahat ng mga ginagawa niya, lagi ko siyang pinapasaya, bibigyan ko siya maraming pera, 'yan para sumaya siya, 'di ba? So, ayun. Tapos siguro 'yung iba pang mga ginagawa ko, siyempre 'yung mga personal kong mga libangan, 'yan.
Hmm, okey. Ayun. Pero sa'yo po ba, ano yung itsura ng maliit na gawain? At kailangan ba na laging productive o minsan simpleng pahinga lang talaga, eh, sapat na.
Hmm, <smacks lips> alam mo siyempre meron din naman talaga na nakakatulong para mapagaan ang ang pakiramdam sa mga maliliit na p ah, gawain na nakakaroon ng prod ah, productivity, yan. Kasi kumbaga 'pag may naa-accomplish ka nakakatuwa din 'yon, eh. Nakakatanggal din siyan lungkot, 'di ba? 'Yong maliit na kunyari, eh, para bang mayroon kang naayos na sirang sirang bagay sa bahay niyo o kaya yung para bang meron kang nakumpuni na na bagay. Halimbawa, may nakita mo yung sira yung gripo, tumutulo yung gripo, 'pag nahigpitan ko yan nakita ko, "Oh, uy wala ng tulo," ganyan. <chuckles> Oo, yo k oo. Kumbaga, yun parang mga ganong simpleng bagay o kaya yung simpleng paglilinis sa bahay na, "Oh, yan, aw, malinis na dito ha, ganyan, oh, magkalat ulit kayo, ha," gano'n, 'yong may konting ano, sarcasm, 'no, gano'n.
Mm. <laughs> pwede na, oo. <laughs> Kasi po ngayon, eh, 'di ba, parang minsan talagang parang taboo na parang pag-usapan yung lungkot na parang, hindi ganun ka-accepting yung community natin ngayon pagdating sa lungkot. Pero, ikaw ba, paano mo tinatanggap o nilalabanan yun sa araw-araw? Sabihin natin na, nasa trabaho ka tapos, um, parang yung scenario is malayo ka sa magulang mo o sa nanay mo. Ano po ba yung ginagawa niyo 'pag ganito?
Hmm. Ah, okey. Mm. Mm. Ah, ang ginagawa ko talaga, halimbawa kung ang nanay ko ay gising pa habang ako'y nagtatrabaho. Ah, sa break time 'yon, sine-send ko siya ng message, ganoon. Tapos, ah, "O, Ma, naka lunch ako, o kaya nakabreak ako, kamusta diyan, oh? Okey lang ba kayo?" Ganoon. Tapos 'pag sumagot siya, siyempre, kumbaga, parang, ah, alam ko okey na siya 'yon, parang, ah, oh, nawawala yung talagang, ah, lungkot kahit na nasa trabaho ako. O, kaya naman, <smacks lips> ah, papanoorin ko yung mga kanta ng nanay ko, kasi kumakanta yun, eh. So, minsan nire-record ko yun o kaya nila-live-stream ko siya sa Facebook account ko. Tapos, ah, para meron akong memory ng mga activity niya para alam mo 'yun, just in case lang na meroong para bang, um, may mga detalye na kailangan kong puntahan don sa ganoong klaseng, ah, taon o kaya buwan, 'yun, makikita ko siya ulit, ganon.
Mm. So, kumbaga, talaga po nakasentro 'no, nakasentro yung paghahanap niyo ng kapayapaan, ng pagiging okey sa sa nanay niyo. Nakakatuwa naman po ’yon. Pero puwede niyo po bang ikuwento kahit hindi sobrang details yung isang parang partikular na araw na medyo mabigat po yung loob niyo, tapos may simpleng bagay ka po bang ginawa na para makatulong?
Mm. Hmm. Mm. Alam mo yung, siguro yung yung sobrang bigat ng loob ko, yung talagang nawalan ako ng resources na lahat ng taong natulungan ko, lahat ng mga ginawa kong, um, pagsasakripisyo para makapagbigay ako s ayon sa kakayanan ko. Di pod di ko makita, 'yun, 'yung mga panahon na 'yun, kasi mm.
Hmm. Ah, parang hindi po talaga lumabas 'no?
Oo, kaya kumba hindi na, hindi ko naman masisi kasi nga pa ah, panahon ng pandemya, talagang lahat, eh, parang wala namang mga trabaho. Kaya siguro ang ginawa kong libangan noon talaga yung pagka parang alam mo 'yun, parang nag-live stream na lang ako, tapos yung kumakanta ako sa live stream. 'Yung parang gano'n na lang ginawa ko muna, eh, nung nung mga time na 'yon kasi kumbaga, wala akong choice, eh. Kumbaga, para bang naghahanap ako ng mga idea. Siyempre, kasi sa live streaming kasi kumikita din naman ng pera. Tapos, um, bale dati kasi ganun nga ang ginawa ko na nakapag-live stream ako sa Sessionslive.com. Tapos, ’yun, ah, nung nakapasa ako sa audition, kumbaga, para bang naging libangan ko siya, tapos pag kumakanta ako, nawawala ’yung lungkot ko talaga. Kumbaga, sinasabay ko na, tapos may productivity pa rin. Kasi parang nga oo, masaya ako tapos 'pag, ah, kada linggo meron siyang sweldo din kahit maliit lang kahit $7 lang yata 'yun per week, oo, per week, ganoon. Tapos, ang maganda naman do'n, kapag nagustuhan ka ng para bang mga nanonood, nagbibigay sila ng tip at naka-tip ako isang beses siguro halag halagang ₱10,000.
Yes po, oo. Ayun. Wow. At least 'di ba, at least po at the same time masaya kayo, pero may kinikita pa din kayo, magandang bagay 'yan 'di ba? Pero sa inyo ba, parang ano, kasi minsan 'di ba parang talagang hindi mo po mapigilan, eh, kumbaga kahit anong gawin mo talagang hin hin nando'n pa din 'yung lungkot, sabihin natin kagaya po no'ng pandemic, ano po 'yung paran nangyari pagkatapos o parang ano 'yung pagbabago na nakita niyo after no'ng experience na 'yun?
Mm. Oo, oo gano'n nga. Mm. Mm. Mm. Alam mo 'yun, nakita ko no'ng after ng experience na 'yun talagang nakakalungkot kasi gawa no'ng, um, lahat, eh, bumagsak, eh, 'di ba? Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang mga negosyo, um, m ang nakita ko siguro dapat, eh, 'yung naging handa pala ang lahat ng tao sa mga sitwasyon na unexpected. Di ba, 'yung mag-iipon ng pera, mag-imbak ng pagkain, kasi no'ng time noon, eh, talagang para bang ano, eh, um, all out ako, eh, hindi ako nagtitira dati, eh. Pero ngayon nga, natutunan ko na kailangan ko na mag magtago ng <scoffs> tago ng pera, ha, hindi na hindi ng katawan ko, ha. <chuckles> Mm.
Mm. Tama. Mm. Ayun, maganda 'yun, ah, oo, kasi oo. <chuckles> Damay-damay din pala talaga kasi pati 'yung lungkot, 'di ba, parang emosyonal nando'n din siya. Pero 'yun po, kung bibigyan kayo ng ano parang mini survival guide dahil din sa experience niyo, parang ano 'yung parang, ah, puwede niyo ng gagawin niyo na ngayon kung sakaling mangyari man 'yun ulit para talagang prepared na kayo financially, emotionally, 'di ba, mentally. Ano na po 'yung mga gagawin niyo ngayon? Ano na 'yung mga hakbang niyo?
Mm. Tama. Mm. Alam mo, talagang, ah, sinisimulan ko na ngayon 'yung mag-save ng pera, unang-una, mag-save ng pera. Tapos kung magkakaroon ka ng opportunity na ikaw, eh, maka madoble mo 'yung gamit mo, doblehin mo na. 'Yung kunyari meron kang extra monitor, extra CPU o kaya parts ng CPU mo nung computer mo. Kasi 'pag nasira, tapos ano wala kang pera, 'di ba, may backup ka, ayun. Um, tapos siguro, um, 'yung mag-ano ka ng ano, sa insurance, 'yun, sa tingin ko, ah,' yung para bang kumuha ka ng plan para and, kumbaga kahit papaano meron kang parang, ah, pangsalba sa mga emergency mo. Oo, 'yun.
Tama. Mm. At least may backup. Contingency, oo. Ayun, ang ganda naman no'n kasi talagang dito makikita na talagang money can buy happiness 'no. Parang siguro ano siya pero sa iba talagang 'pag mas capable ka, mas muk kaya mong mag-survive, talagang damay-damay lahat pati po 'yung emosyonal natin. Pero ito naman, paano naman 'pag sa halimbawa sabihin natin na 'yun nga, masaya ka, tapos biglang may nangyari na malungkot. Paano mo naman hina-handle na parang hindi ka talaga mat tuluyan na maging malungkot at ma ma kumbaga, ma-maintain mo 'yung kasiyahan mo?
Mm. Ay, oo naman. Hmm. Hmm. Alam mo, may nangyari sa amin yan, eh, nung pumanaw yung tatay ko. Napakalungkot namin talaga, mm. Na talagang sobrang lungkot namin. Pero kumabaga, alam mo yon, ang hirap pala kapag gan may mga situwasyon na gano'n, sa pagkakasakit pa lang. Tapos, ah, hanggang sa para bang yung dirediretso na na yung para bang, yung may papanaw sa pamilya mo, ang ang lungkot! Parang ang sobrang stress ang mararamdaman mo na hindi mo maintindihan. Kung minsan sa'n ka kukuha ng pera. O kaya kung ano yung gagawin mo para hindi maging malungkot yung mga, ah, pamilya mo o yung kamag-anak mo, lalo na, lalo na yung ma ma ko, 'yan. So, kumbaga, parang naghahanap ako ng way noon kung pano, ah, at least hindi masyadong mabigatan yung nararamdaman ng nanay namin. Kaya ang ginagawa namin, yung simpleng bagay lang, yung talagang makasama namin siya sa kuwarto. Kami, doon ah, kasi siyempre kumbaga parang sobrang lungkot na lungkot nanay ko no'n, eh, na 'tsaka meron akong ano, yung para bang yung Samsung na cellphone 'no, nagche-check ng oxygen level, 'di ba? Laging kong tsine-check yung oxygen level ng mama ko. Kasi nakikita ko nagda-drop talaga, yung ano, yung sobrang lungkot niya. Pero, 'pag magkaka oo, parang feeling niya kasi mag-isa na lang siya, eh. Kasi nga mahal na mahal niya yung tatay ko. Tapos, ang ginawa ko nga, yun sabi ko, "Te-testingin ko 'to. Sasamahan ko si mama." Tapos nung sinamahan ko si mama doon, parang alam niya na may tao na kasama niya, tumataas yung oxygen level niya. So, parang nagno-normalize. Kaya, kumbaga parang yung gano'ng mga paraan na hindi man masayang-masaya, 'di ba, at least yung para bang companionship lang na ma makasama yung nanay mo. O kaya makita mo na ma ma magiging maayos pa rin ang lahat, ganoon. Yon, kumbaga nakakabawas ng lungkot, pero hindi totally nawala yung lungkot noong panahon na yun eh, kasi siyempre 'di ba, ah, naggi-grieve kami, eh, 'di ba? Grieving kami nung time na 'yon.
Ah, okey. Sorry po, sorry. Mm. Hmm, gano'n na po talaga, 'no? Kumbaga sabay-sabay po, 'no? Hindi mo na din talaga ma'paliwanag kung ano yung nararamdaman. Di mo alam kung ano yung uunahin. So, yon po talagang valid naman. Pero ngayon sabihin natin, kasi may mga pagkakataon na dahil nga sobrang busy natin, hindi natin na na-identify kung malungkot ba tayo o pagod lang. Ngayon, ano po yung kahalagahan ng pahinga para talagang ma-identify natin yung nararamdaman natin?
Mm. Oo. Mm. Mm. Hmm, okey. Siyempre kumbaga 'pag, ah, hindi mo sure kung ika'y nalulungkot o kaya pagod lang, ah, magpahinga muna, yan. Magpahinga ka, um, matulog, ah uminom ng maraming tubig kung gusto mo para malaman mo talaga. Tapos kapag gising mo sa umaga, 'pag mabigat pa rin ang pakiramdam mo, ah, yung dibdib mo para bang meron dala-dala, yun. Um, ibig sabihin no'n malungkot ka. Kasi nangyayari sa akin yun, eh. Minsan na nagigising ako na malungkot ako kasi siguro nanaginip ako ng something na hindi ko gusto na mangyari sa buhay namin, na feeling ko, parang hindi ko alam gagawin ko. Kaya yun, minsan nagigising ako, malungkot ako na para bang
Mm.
may habag sa loob ng dibdib ko, ganun. Nahahabag ako, sa parang oo, ganoon. Ayon, lungkot talaga siya, lungkot 'yon. Tapos oh hmm.
Ah. Ayun, so, dapat talaga i-identify po, 'no, kung kailan need na ng pahinga kasi katawan natin yan, eh, 'di ba? Mas okey na tayo mismo yung tumutulong kumbaga sa atin mismo yung nangagaling yung tulong muna bago tayo humingi ng tulong sa iba.
Mm. Oo. Mm, mm. Tama yan. Kasi gawa nung do'n mo talagang ma-identify. At 'tsaka do'n mo na ma-fix yung lungkot mo. So, nalulungkot ka. So, puntahan mo yung mga yung kamag-anak mo na nagpapasaya sa'yo. O kaya gawin mo yung bagay na para bang, ah, natatanggal yung lungkot mo. Maglaro ka ng online games, 'di ba? Ah, ma ah, chat mo yung kaibigan mo, yung makulit, 'yan, 'di ba? Yung kengkoy ang i-chat mo, di ba? Kasi, yun talaga'ng mga natural joker yan, eh, oo. Na talagang magbibigay sa'yo na para bang, ah, para bang, ah, way na mai-alis yung kalungkutan mo sa isipan mo o sa damdamin mo. Mapalitan ng saya, 'di ba?
Mm. Mm, ayan. <laughs> Person happiness, oo. Ayan. Ay, ano naman po yung sinasabi mo araw-araw, para talagang mapigilan yung mga ganitong emosyon, para matulungan ka din maging okey?
Alam mo ang si ang sinasabi ko lang sa sarili ko na, um, yun nga yun, ah, "Lahat naman ay magiging maayos." Yon, nag-a-affirmation ako. Minsan, b ah, kasi sinasama ko yung nanay ko na, "O ma, today is a wonderful day!" Gano'n. Oo, ginaganon ko talaga. Sabi ko, "O, ma sabihin niyo nga, sabihin niyo, "Today is a wonderful day!"" Ganyan. Tapos sa, oo, "O, ma 'pag wala kaming pera, sasabihin n'yo lang gan'to, "Money flows to me easily and effortlessly!"" <laughs> Yung gano'n, oo.
Ayun. Ayun, okey yun, 'di ba? Maganda yun. Ang galing naman no'n. Kumbaga, sa inyo na nanggagaling, mina-manifest na natin, kumbaga.
Ay, oo kailangan talaga i-manifest. At 'tsaka, i-feel mo na yan na ikaw, eh, ay mapera ganiyang-ganiyan yung tita ko na ano na yung isa kong tita na mayaman, na ano na nagkaroon ng asawang hapon, eh, napamana sa kaniya yung ano, sinasabi niya, "Magkakapera ako. Hindi naman ako nawawalan ng pera, eh." Gano'n siya magsalita.
Mm. Mm. Kumbaga, natural lang 'di ba? Hindi naman sa nawawalan sa ano pero ganun talaga yung buhay 'di ba? Pero ito naman, ano yung parang small act of kindness na gusto mong gawin para sa sarili mo ngayong Linggo?
Mm. Oo nga. Alam mo, massage. Gusto kong magpa-massage? Oo. Ang sakit ng katawan ko, eh, pe yun kasi, mm, pampa-relax. Yun talaga.
<laughs> Ayan, deserve mo 'yan. Yan yong talagang oo, kailangan natin 'yan minsan, 'di ba? Ayan. Kaya yon sobrang ganda ng pinag-usapan natin. Ma maganda at napapanahon na pinag-usapan natin yung mga ganitong bagay. Lalo na't marami rin ang nakakaramdam ng lungkot. Kaya ayon, maraming maraming salamat, ah, sa iyong panahon, at hanggang sa muli.
Mm. Ay, oo naman. Mm. Ay, walang anuman ako talaga, eh nawala yung lungkot ko sa pinag-usapan natin. Kaya, thank you very much din. Paalam.